Ah, então, eu queria meio que desabafar, mas também se você quiser me dar algum conselho, algum palpite, eu super aceito, eu sou super de boa nesse
Hum. Se eu souber se eu souber. <laughs>
É. Então, se você souber você me ajuda, senão eu desabafo e vamos. Eu vivo naquela luta constante, né, de eu não tenho apetite tão
Aham. Hã.
ativo, digamos assim, né, eu como pouco, mas me dá aquelas vontades de vez em quando de comer, sabe. E de comer um pouco a mais do meu normal, quando é besteira.
Aham. Aham. Sim. Ah, sim, eu acho que você e o mundo todo, né, basicamente, <chuckles> com exceção de algumas pessoas assim, né, mais, eh, mai eh o mas o a besteira é viciante mas você gosta assim mais de açúcar, mais salgado, qual é a besteira que você costuma comer mais?
É, né. <chuckles> Exato. Então, eu geralmente eu não era eu acho que até os 30, 35 no máximo, eu nunca fui o tipo de pessoa de querer comer besteira doce, né. Depois dos 35, meu amor, eu tô com 40 agora, foi ladeira abaixo no doce.
Aham. <laughs> É, o açúcar o açúcar é viciante, né, é vício, né.
E É. Exatamente, isso é um vício. E aí, né, eu vi vejo muito que eu tenho essa parte, essa vontade de comer a mais, quando eu tô muito estressada. Eu tô com algum problema, eu tô com o humor uma porcaria, digamos, na energia baixa, aí eu já acordo pensando que eu vou comer um doce. E eu nunca como doce.
Uhum. Aham. Mas é tipo uma válvula de escape, assim, que você o doce pra você.
É.